Ôi, bạn ơi, mình, kiểu, bây giờ rất là, hả, áp lực luôn. Tại vì hiện tại cái công ty của mình đang làm nó không còn là cái công ty như trước nữa rồi.
Ơ, thế á?
Ừm.
Tại sao vậy?
<tsk> Thật ra là tới cái thời kỳ mà công ty mình phải tái bị tái cấu trúc á bạn. Xong rồi sếp mới về, xong rồi họ đem, ơ, nhân viên của họ về, xong rồi á hả, giống như là thay máu á. Một số đồng nghiệp thì bất mãn một số đồng nghiệp thì, kiểu, ờ, bị cho nghỉ việc luôn á bạn. Mà bạn biết hông? Rồi trước giờ á, mình làm cái môi trường công làm việc này làm được 3 năm rồi, thì mình rất vui vẻ. Tại vì những cái bạn mà làm chung với mình á là cái team của mình rất là dễ thương luôn, rất là mắc cười luôn á, mình mình đi làm mình thích vui vẻ vậy đó. Ừm. Ừ, mà bây giờ á, tự dưng á, có nhiều người mới vô, kiểu, lính của anh sếp mới á, cái mấy người đó hông biết giỡn là cái gì á bạn. Với lại mình thấy mấy mấy người đó cũng lớn tuổi rồi, kiểu mình giỡn, kiểu, hơi Gen Z một tí xíu thôi là <chuckles> mấy người đó nhìn mình, kiểu: "Trời ơi, con quái vật này ở đâu ra?" <laughs> Ờ, trời ơi, chán quá luôn á, giờ hổng biết làm sao đây trời?
À, hiểu. Ồ, thế à? <laughs> Vui quá. À. <laughs> Trời ơi, thế luôn cơ á! Ừm. À, rồi, trời ơi, đúng là ai rơi vào cái tình trạng của bạn thì cũng như thế cả à. Bây giờ á, tự nhiên 3 năm vừa qua làm quen với cả á quen với cái môi trường làm việc rồi, tự nhiên là tất cả những cái người mà thân thiết với mình như trước là là người ta đi hết. Thế là tự nhiên mỗi mình bạn ở lại, mà cũng thật là phải những cái người mà không có có có biết đùa thì rất là chán, đúng không? Đó. Ừm, ờ, cái, a, cảm xúc của bạn mình sẽ rất là hiểu thôi, nhưng mà lát nữa mình sẽ đưa cho bạn một vài hướng giải quyết ha. Nhưng mà, ừm, mình khá thắc mắc là cái cái, ơm, cái việc này nó vừa xảy ra cách đây bao lâu rồi?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, nó mới xảy ra được 1 tháng thôi nha, bạn ơi.
À, thế thì cũng cũng còn, ờ, còn ít mà cũng còn mới. Và những cái thay đổi bạn, à, đã thấy cụ thể là như gì? Như gì?
Trời ơi, ừm, nó mới thay đổi nhưng mà nó quá là nhanh chóng luôn á bạn. Nó giống như là nó thay nó thay, kiểu bạn, ờ, giống như là bạn chuyển qua một cái thế giới mới vậy đó. Ờ, thì hồi trước, cái, ơm mình chia sẻ luôn là cái vị trí của mình trong công ty mình là thư ký của tổng giám đốc. Thì khi mà anh sếp của mình á, ảnh phải qua mạng mảng mới mà cái mảng đó không có slot cho thư ký nữa. Nên là mình kh không có đi theo được, và mình ở lại công ty hiện tại để mình có thể, ơ, hỗ trợ các bạn khác. Thì sau khi có một anh sếp mới về á, thì ảnh muốn mình đổi cái vị trí của mình thành, ờ, ừm, phát triển doanh nghiệp, kiểu, business development á, đó. Thì thì mình OK, mình cũng sẵn sàng, ờ, chấp nhận cái thử thách đó thôi, cũng không có sao, đó, mình cũng thích những cái điều mới mẻ. Tuy nhiên á, là cái người sếp này á, có vẻ như là họ hơi cứng nhắc và họ không có phải là họ là một cái người sếp khá là nóng tính á bạn. Đó, thì ờ, và cũng tức là khi mà sếp mới về bạn phải hiểu được là người ta rất là muốn lập công liền với những cái người sếp ở trên nữa, đó. Nên là họ đưa đưa người của họ vô xong rồi họ đưa lượng công việc của cho mình rất là nhiều. Tuy nhiên á nha, là do là cái này là vị trí mới thì mình cũng phải du di cho mình chứ, đúng hông? Mình cũng coi như là mình học học việc, mình cũng coi như mình thử việc tại vị trí này thì cũng ít nhất phải cho mình 1 tháng hoặc 2 tháng. Hông, đưa khối lượng công việc nhiều quá, hông làm được á là ảnh ảnh nóng lắm và ảnh chửi mình á. Trời ơi, sợ lắm!
Ôi tồi ơi! À. Ồ! Ừm, mình hiểu, ừm. À! À, hiểu, hiểu, hiểu. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. <laughs> Mình hiểu mà. Ủa? Trời ơi! <smacks lips> Đúng thật là người sếp này khó tính nhỉ. Đấy, vừa đến <chuckles> vừa đến chỗ mới mà á, cái thứ nhất là bạn thấy thay đổi đấy chính là cái cái vị trí công việc của bạn, đúng không? Ờ, trước giờ bạn quen làm thư ký rồi, bây giờ chuyển sang cái, a, à, cái cái, ơm, à ,nhiệm vụ khác thì bây giờ bạn cũng phải nên học việc chứ. Mà đòi hỏi bạn, ờ, như thế thì có vẻ là nó nhanh quá, và bạn cũng khó làm việc, đúng không? À, thế là cũng, ơ, thay đổi về mặt cảm xúc nữa, nhỉ? Ấy.
Đúng rồi. Đúng rồi bạn, đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác rồi đó. <sniffs>
Ừm. Thế thì hiện tại cái khối lượng công việc của bạn dường như nó có gấp đôi không? Hay là bạn cảm thấy là mỗi ngày bạn làm nó có bị bị, à, áp lực quá không? Bạn vù đầu vù tai luôn hả?
Ừm, mình thực ra là mình bị áp lực, còn khối khối lượng công việc á thì mình đánh giá nha, là theo cái sự mà chậm tiêu và cái cái ng ngốc nghếch của mình á, thì nó cũng nhiều. Tại vì ý là, thiệt sự là hồi xưa bây giờ mình làm thư ký thì công việc của thư ký là làm những cái, ờ, liên quan đến giấy tờ hoặc là hỗ trợ về những mối quan hệ của sếp, đó, và những cái lịch trình của sếp, thì đó là những cái công việc mà mình giỏi nhất. Còn bây giờ á là cái vị trí đó mất rồi thì mình phải tham gia vào một cái vị trí phát triển doanh nghiệp. Thì cái phát triển doanh nghiệp này tức là nó nó đi song song cùng với cái việc mà đi, ờ, tư vấn thương hiệu, và nó cũng liên quan đến việc kinh doanh một chút xíu thôi. Đó, ờ, nhưng mà nhưng mà mình phải học lại, đúng hông? Nhưng cũng hổng có ai hướng dẫn mình hết, mà, ừm, sếp này, mình thấy ảnh giống như là ảnh tự tin về bản thân, ý là ảnh tự tin giùm mình hay cái gì á? Mình mình rất là tự ti về mảng này nhưng mà ảnh tự tin giùm hay gì á? Ảnh cho mình quá trời công việc luôn. Ảnh nghĩ là mình tự dưng mà mình biết hay cái gì á? Trời ơi, mình quá là bối rối luôn bạn ơi!
<laughs> Đúng rồi. À! Mình hiểu. Trời ơi! Khó khăn quá! <laughs> Ừm. À! <laughs> Chắc là nhìn mặt bạn uy tín quá đây này, đúng không? <laughs> Cho nên là tự tin giao công việc quá, mà á như thế cũng đồng thời là tạo nên cho bạn một cái áp lực. Đấy, ờ, và những cái đôi khi là những cái mảng công việc của bạn nó sẽ không, ờ, không biết bạn không biết hoặc bây giờ cũng không biết hỏi ở đâu tại vì không có ai hướng dẫn bạn cả. Đó, ừ, thế thì không biết là, ừm, khi mà thay đổi như thế thì, ờ, ờ, những người ở trên hoặc là công ty của bạn nó c ừm, có ai hỗ trở ừm, hỗ trợ hoặc là á có một cái kế hoạch rõ ràng không? Hay là bạn chỉ nghe, ừm, ờ, sếp nói gì mà bạn làm theo thôi?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thật ra á là do là công ty của mình đang làm, nó là một tập đoàn sản xuất. Thì nó cũng mình đánh giá là cái môi trường làm việc hiện tại nó khá là đơn giản, nó cũng không có phải là chuyên nghiệp giống như những cái môi trường 5 sao hoặc những công ty, ừm, quốc tế. Đó, tuy nhiên á là h cái người sếp hồi trước của mình á là ảnh giao việc thì ảnh có chỉ đạo, tức là "Em phải làm cái này trong vòng thời gian này, kết quả như vầy nó sẽ, ơ, chính xác. Ờ, cái mục tiêu của anh á cho cái yêu cầu này nó phải nằm trong cái phạm vi này." Đó, là ảnh sẽ chỉ như vậy, mình sẽ làm theo, đúng hông? Còn cái này là mình không có được một cái sự chỉ đạo nào như vậy luôn, cứ quăng việc ở đó, nói: "Ừ, em tìm hiểu cái này đi, đó, xong rồi cuối ngày báo cáo cho anh." Đó, thì mình, kiểu, mình mông lung, mình, kiểu, mình trôi lềnh bềnh luôn á bạn.
À. Ừm. Ờ, thế á? Rồi, thứ nhất là mình thấy là bạn có vẻ rất là áp lực về cái công việc mới cũng như là môi trường mới này, và á, ờ, cảm thấy khó khăn khi mà không ai giúp đỡ bạn cả. À, bây giờ, ờ, mình sẽ đưa ra cho bạn một vài hướng đi, cũng như là một vài gợi ý xem là thời gian tới bạn, ờ, có, ơ à, bạn áp dục xem là á bạn có, ưm, ờ, làm quen với cái môi trường mới nó có tốt không ha! Đó.
Đúng rồi. Ừm, mình nhờ bạn nha!
Ừm, thế bây giờ là về cái cảm xúc của bạn trước đã. Tại vì nói chung là nói đến cái công việc ấy, thì công việc của bạn nó tính chất nó là như thế, và bạn bắt buộc phải làm quen với nó rồi, thì mình không thể nào mà á, ờ, khuyên bạn là, ờ, làm ít đi hay là như thế nào được, đúng không? Đó, ờ, cái này bạn mình chỉ khuyên được bạn là á cái cảm xúc của bạn và cách giảm stress như thế nào cho nó hợp lý. Đó, thì ví dụ như là bạn làm 8 tiếng 1 ngày từ sáng đến chiều chẳng hạn, thì bạn cũng nên là làm 2 tiếng và bạn nghỉ ngơi tầm á, ờ, 5-10 phút gì đó. Bạn uống một tách cà phê, ờ, đi quanh đi quanh lại, xong rồi làm quen với những người đồng nghiệp mới. Mình biết là, ờ, nó cũng rất là khó khăn tại vì họ là như kiểu là khoảng cách thế hệ vậy á, đúng không? Đó, ờ, cũng nên là tìm hiểu, à, hoặc là hỏi những cái câu nó đơn giản thôi, ví dụ như là "Hôm nay anh có công việc gì? À, em có cái này, ờ, cũng hơi khó hiểu thì anh có thể giúp đỡ em được không?" Đó, tự chủ động họ xem sao.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình thấy cái này hay nè, ờ, ừm, mình sẽ dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để mình đi thiết lập mối quan hệ. Thật ra á nha, mình thấy là m là một cái người khá là nhát luôn á, kiểu, ví dụ như mà người ta hổng nói chuyện trước với mình á là mình m ngại mở miệng lắm, tại mình sợ mình mở miệng cái người ta thấy ghét, kiểu: "Ở đâu ra mà tự dưng nói chuyện với tui?" kiểu vậy á, cái nên là mình bị nhát. Hồi xưa á là do đi học mình có hỏi thăm bài của một bạn học giỏi xong bạn liếc mình cái từ đó mình bị, à, ám ảnh luôn, <laughs> cái xong, bây giờ thì mình nghĩ là cái cách của bạn cũng khá là hay để mình đi mình làm quen thử coi sao ha. Giờ bạn ngoài ra còn cách nào nữa hông?
Đúng rồi. <laughs> Ủa? À! Trời ơi! Trời ơi! <laughs> Đúng rồi, với cả ừm, ừm, với cả cái tâm lý ấy, ờ, bạn cũng không cần phải lo lắng tại vì á người ta cũng vừa đến công ty bạn, mà bạn như kiểu là cũ, gà cũ, đúng không? Đó, người ta cũng phải học hỏi bạn, bạn cũng học hỏi người ta, là mối quan hệ năm ờ, 1-1 thì bạn không cần phải, ờ, thấy là, ờ, mình thua kém ai cả. Chỉ có là cái chỗ nào mà bạn không hiểu thì bạn mới có thể, ờ, hỏi nhờ và họ cũng có thể làm lại mà, đó cũng là một cách là, ừm, tạo dựng cái mối quan hệ, ấy. Ờ, bạn xem xử cái, à, cái này x sao nha. Ừm.
Ừm. Đúng! Ừm. Ừm. Ừm, cũng đúng ha. Ừm, cũng đúng ha, mình mình cứ lo đắm chìm bởi vì những cái việc mà mới mà mình hổng làm được á, mình quên mất mình cũng là một con ma cũ, mình có thể, à, giúp đỡ những người mới mà mình quên mất tiêu luôn. Ờ, cách này hay á, cám ơn bạn nhắc nhở mình nha! Ngoài ra còn cách nào nữa hông bạn?
Đúng rồi. <laughs> Đó, ừm. À, bây giờ là giải quyết cái vấn đề stress ha. Thì, ờ, mình thấy có một vài cái ví dụ như là có những cái mà mà bóp ở tay ấy bạn, đó, những cái món đồ chơi nó chỉ cầm cầm ở tay như này thôi, khi mà bạn làm việc mà bạn cảm thấy nó nó chán quá hoặc là muốn stress m xả stress một chút thì bạn nói chung là khi mà bạn bóp cái đó nhiều người người ta nghĩ là, ờ, nó không có, ờ, không có công dụng gì đâu nhưng mà khi mà bạn, ừm, thử dùng mấy cái đó xem sao và nó cũng sẽ giải quyết được cái, ờ, vấn đề của bạn đấy nha, và như kiểu là nó có một cái huyệt ở tay ấy. Đó, ừ, nó giúp cho bạn cảm thấy thoải mái cực kỳ đấy, bạn thử xem!
Kê. Ừm. Ừm. Ừm, mình mình cũng mình cũng từng bóp bong bóng á, cái xong mình bị nói là ồn quá cái mình ngưng luôn.
À! <laughs> À, ờ, một vài cái như kiểu là nó mềm mềm ấy, cái dạng mềm mềm như kiểu là slime mà ở trong một cái túi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Ừm.
À, à, dạng mút á hả? À, à, à, rồi mình hiểu rồi. Ừ, cái đó cũng hay, để mình đi tìm hiểu rồi mình mua nha. Ngoài ra còn cách nào nữa hông bạn?
Ồ! Với cả là Bạn cũng về cái, ơ, nghề nghiệp của bạn đi ha, ờ, về cái, ơ, kỹ năng của bạn, bạn xem là, ờ, bạn còn thiếu sót ở chỗ nào, và khi mà bạn làm một cái công việc gì đó xong, hoàn thành xong thì bạn cũng nên hỏi, à, sếp là "Ờ, em cần cải thiện những cái kỹ năng nào?" Đó, thì cũng nên, ơ, ừm, chủ động một chút về những người xung quanh, xem là, à, cái cách làm việc của bạn nó còn thiếu sót những cái gì. Đôi khi là bạn làm rất là tốt, nhưng mà cái yêu cầu của họ lại khác, đúng không? Đấy, thì bạn cũng nên hỏi xem, à, cái mục tiêu của họ là gì, và đi theo, ừm, theo đó. Với một cái nữa là bạn cũng nên đặt ranh giới cũng như là giao tiếp như thế nào cho nó hợp lý ở trong công ty ha.
Ừm. À! Ồ, đúng rồi ha, bạn nhắc mình mới nhớ luôn á, mình hay, kiểu, cà giỡn, cà giỡn nên là nhiều khi người ta nghĩ mình hổng có, ơ, th thái độ tôn trọng, đúng hông bạn? Với lại, kiểu, mình nghĩ là anh sếp mới thật ra là ảnh cũng đang đợi mình để đến để tự động mà hỏi ảnh coi là mình sai ng phạm gì thì ảnh mới chỉ, chứ hổng phải là ai cũng tự động đi mà mình chỉ mình hết vì sao mình cũng là nhân viên mà. Rất là cám ơn bạn về những lời khuyên này nha. Chào bạn!
<chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm, tạm biệt bạn nha!